Sì, assolutamente, certo, certo, sì, sì, sì assolutamente. Anche perché, guarda, io ho sempre creduto, ehm, che sia importante mantenere la mente molto aperta, no, essere sempre, ehm, possibilisti. Ehm, e quindi fondamentalmente, ehm, dare sempre una possibilità pe per mhmm, di parlare, di chiarire, di di vedere, ecco, la ehm, credo che sia giusto agire in questo modo. Quindi anche proprio di di crescere personalmente, no, ehm, v magari un'altra persona può farmi vedere che io anche ho sbagliato qualche cosa in quel contesto, no, me lo può far notare; non bisogna essere troppo, tra virgolette, "orgogliosi", ehm, e avere l'arroganza, la presunzione di pensare di avere sempre ragione, sempre e comunque, non non è mai così fondamentalmente. Quindi, di fronte a chi ci fa notare, uhm, un errore anche di valutazione nei confronti della dell'altra persona, ma che ben venga, assolutamente, sì, sì, sì. Se la cosa è sincera, è concreta, è reale, e, uhm, giustamente sostenuta, diciamo, da da da da un qualcosa di ehm, di di giusto, ehm, assolutamente, certo, perché no, ecco. Credo che sia u una una forma di maturità anche questa fondamentalment tu cos come la pensi? <chuckles>
Ah! Mh-mh. No. Na Assolutamente sì. Eh, mi è allora, mi è capitato a volte di cambiare idea
Okay.
e di dire: "Probabilmente, l'ingiustizia a volte nasce un pochino da dall'ignoranza", però non ignoranza nel senso di stupidità: ignorare che spesso e volentieri abbiamo davanti delle persone che hanno un bagaglio personale, una propria identità, e un modo di reagire agli stimoli o alle situazioni diverso.
Certo. Certo. Certo, esa Differenti, giusto, giusto, certo, assolutamente. Assolutamente.
Sì. Certo, è poi vero che perseverare è diabolico, quindi questo può succedere, eh.
Esatto, <chuckles> bisogna anche un attimino, eh, stare attenti a co come, quando, dove <chuckles> certo, certo e
Sì. Quindi, diciamo che io ho una mia eh, no, quello no, ho una mia teoria che è, uhm: "Perdono, ma non dimentico". Nel senso: perdono, imparo da quello che è successo
peccare di ingenuità poi, ecco. Certo. Certo, cer

Ciao.
Ciao, ciao. Eccoci qua. <chuckles>
Ciao. Ciao, come va?
Ah bene, grazie, e tu? Spero anche bene.
Eh? Tutto bene, sì, sì, grazie.
Bene, bene, ottimo, ottimo. <chuckles>
Oggi ti volevo chiedere: ma quando ti capita di sentirti, di essere trattato ingiustamente, come come reagisci ai torti?
Okay. Okay. Ah, ah, okay, okay. Ma guarda, allora, ehm, fondamentalmente, ehm, io s non credo ai segni zodiacali, ma sono della Bilancia e sono molto, ehm, attaccato alla giustizia, ecco. <chuckles> Quindi ci tengo molto a questo, questo aspetto, in quello rispecchio molto il mio segno, no, veramente. E quindi, ehm, le ingiustizie in generale mi fanno molto molto arrabbiare, mi hanno sempre fatto molto arrabbiare sin da quando ero piccolo. Ehm, sono molto pacato però anche, sono non sono certo la la persona che si infervora, che urla, che grida, che che fa scenate. Ecco, questo non no non fa proprio parte di me, de della mia sfera caratteriale. Quindi fondamentalmente cerco sempre di di rimanere molto, molto tranquillo facendo presente insomma che, ehm, l la situazione non non non mi sta bene, ecco, che non è un un trattamento corretto rispetto a quello che mi aspettavo per le ra le ragioni X, e Y eccetera. Quindi cerco fondamentalmente di di reagire in questo modo qua. Da piccolo magari mi mi arrabbiavo di più, ecco, me la prendevo proprio e cosa. Poi, ehm, tagliavo anche abbastanza molto di più, con con determinate persone se succedevano cose di questo tipo, ero molto più tagliavo molto di più con l'accetta. Adesso sono un po' molto, insomma più, più morbido. Ecco, tolti casi diciamo gravissimi, che poi posso tendo sempre a mediare. Sì, sì, assolutamente. E tu invece cosa mi racconti?
<chuckles> Esatto. <chuckles> Ah! Tendi a mediare.